<chuckles> पेड़ों में क्या बोला आपने जैसे हाँ, देखिए गाँव में अगर हम देखें हाँ, हाँ जी, गाँव में अगर हम देखें ना तो गाँव में पेड़ सच बताऊँ तो गाँव के लोग पेड़ लगाते नहीं हैं क्योंकि बात ये है कि गाँव के लोग खुद अ, खुद पे खुद उग आते हैं, पहले से ही बड़े पेड़ होते हैं वहाँ पे, खेती पे ध्यान दिया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि जब हम खेती करते हैं ना वो जो पौधे होते हैं वो भी तो भाई पौधे हैं, उनसे भी तो हमें ऑक्सीजन मिल रही है, उनसे भी तो हमें क्या बोलते हैं वो मिल रही है, है ना? जब तक वो रहते हैं तब तक वो सारी साइकल को जो भी उनका कार्य है उसको करते ही हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फिर उसके बाद अ, है ना? तो पर्यावरण में बैलन्स वो भी बनाते हैं। दूसरा शहरों में देखा जाए पेड़ लगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं, बड़ा मुहिम के साथ लगाए जा रहे हैं कि भाई हर जगह पेड़ लग रहे हैं, मगर उसी हिसाब से उससे ज़्यादा काटे भी जा रहे हैं, मैं अभी कुछ दिनों पहले नोएडा में मैंने देखा कि भाई डिवाइडर के बीच में घने-घने बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं, दोनों पार्क के साइड पे लगे हुए हैं पेड़, पर वहीं ग्रेटर नोएडा साइड जाओ तो वहाँ पे फिर भाई बिल्डिंगें भी बड़ी-बड़ी बनी हुई हैं, जहाँ पे पहले जंगल वग़ैरह हुआ करते थे, है ना? मैदान हुआ करते थे, वहाँ पे अब भाई बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनी हैं भाई। इता <chuckles> मुझे तो ऊपर देख रहा था, गर्दन दर्द हो जा रही थी तो मुझे लग रहा था ये कहीं न कहीं ज़्यादा पेड़ों को काटकर बनाए गए हैं और अ, मेरा तो मानना है कि इतने पेड़ होने पे भी कोई काम नहीं आएगा, जब तक आप एकदम पूरे तरीके से एक जंगल का निर्माण ना कर दें वहाँ पे, है ना?
हाँ, गाँव में या शहरों के हिसाब से। जी। हाँ। हाँ, वो खुद पे खुद उगाते हैं। जी। बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ। सही बात। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बात सही है। जी। जी। हाँ। ये बात तो बहुत सही बोल रहे हैं आप। जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। अच्छ <laughs> जी, जी, जी। हाँ। हाँ, ये बात सही बोल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। ये बात तो सही। बिल्कुल, बिल्कुल देखिए, अ, अगर आपने इन मतलब इन जगह का नाम लिया तो मैं भी एक समय पर आया हुआ था, तो मैंने भी इन चीज़ों को देखा था कि मैं तो देख के तंग, द लगभग दंग रह गया कि मुझे मतलब अच्छा भी लगा देख के कि देखिए पेड़-पौधे उन्होंने लगा रखे हैं शहर होते हुए इतना बड़ा शहर है वो, तो हाँ, एक तरफ़ से आप बोल सकते हैं कि चलिए कुछ ना होने से तो अच्छा ही है कि उन्होंने कुछ लगा रखे हैं, फिर मैं जब आगे जा रहा था तो मैंने मतलब अ, नोएडा देखा, दिल्ली देखा, तो मैं इन सब शहरों में देख रहा देखते जा रहा था कि अब दिल्ली में पहुँचा तो मुझे वहाँ पे पेड़ ही नहीं दिखते थे ज़्यादा, कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे खूब पेड़ दिखे।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। ना मैं मैं सच बता रहा हूँ हाँ जी। मुझे भी, मुझे भी।
हाँ, मगर कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर मुझे पेड़ ही नहीं दिखे, मैं बस देख रहा हूँ कि मैं चल रहा हूँ और अगल-बगल सिर्फ घर हैं, गाड़ियाँ हैं बस। इसके अलावा पेड़ का एक भी जगह पर नामोनिशान नहीं है, तो मुझे लगता है कि कई बार आपने जैसे बताया कि देखिए शहरों में एक बार लोग नर्सरी जाके पेड़ ले ले भी लेते हैं, मगर गाँव का आदमी नर्सरी नहीं जाता। गाँव का आदमी कहता है कि वो पेड़ खुद पे खुद लग जाएँगे और ये सच भी है कि गाँव में क्योंकि वातावरण वैसा है अ, वहाँ पर जनजीवन उस तरीके का है कि वो लोग खुद अपने आप पनप लेता है जीवन उसी जगह पर, शहरों में बहुत दिक्कत होती है उसको पनपने में। जी।
बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा।

उड़ा दो। <laughs>
तो कोई आपकी अच्छा नज़र में हो, जैसे दि आपने देखा हो कि कोई स शहर की या गाँव की ऐसी कोई रोड बन रही है जहाँ पर पेड़ आया हो? मैंने शायद एक जगह पर देखा था, राजस्थान में कहीं देखा था, कि शायद चंडीगढ़ में देखा था, कि वो पेड़ था बरगद का, बहुत बड़ा-सा और वो बीचों-बीच था और उसके उस पेड़ को काटा नहीं गया और उसके बगल से रास्ता निकाल दिया गया, तो मुझे याद नहीं है पूरे तरीके से वो कहाँ का चीज़ था मगर मुझे मैंने उस चीज को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके अलावा मुझे कभी वो नहीं दिखा। तो आपकी कोई नज़र में ऐसा कोई वाक्यांश कुछ देखा हो आपने?
हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा, हाँ जी। अरे! नहीं, नहीं हमारे नज़र में ऐसी वाकया नहीं, हमारे नज़र में बड़ी ऑपोजिट वाकया है, है ना, हमारे यहाँ रोड बन रही थी, है ना। तो रोड अ, जैसे पहले से ही टू लेन रोड थी, मतलब टू लेन बोल रहा हूँ फोर लेन रोड थी, है ना। हाँ, तो अ, बात ये था कि अ, जैसे सोसाइटी की थी मगर अ, जानते थोड़ा वीआईपी सोसाइटी में क्या होता है कि भाई रोड को और चौड़ा करना है, है ना, फिर एक फुटपाथ निकाल ले थे, तो उसमें क्या हुआ कि एक जो पेड़ था, है ना वो एकदम कोने में था फुटपाथ के, है ना, बस थोड़ा-सा रोड पे आ रहा था, है ना। मेरे जस्ट दुकान के बगल में था, उस पेड़ को उन्होंने काट दिया आकर के, है ना और असमंजस की बात देखिए, एक बेवकूफी की बात देखिए, पेड़ काटने के बाद उसकी जड़ उखाड़िये भाई, तभी ना रोड बन पाएगी वहाँ पे जड़ तो तो उन्होंने क्या किया कि जड़ नहीं उखाड़ा, वो जो लाइन बनती है ना वाइट वाली, जो आपकी अ, को लाइन बनती है, उस लाइन को जड़ से ऐसे घुमा के ले गए, फिर मैंने कहा "अरे भाई! काटने का मतलब करता क्या था यार।" तब उसको छोड़ दिए होते, घुमा के ले जाते लाइन को, कौन सा भाई इंसान अंधा थोड़ी है, वो तो आएगा एकदम ऐसे साइड से निकल ही जाएगा पेड़ में आके लड़ेगा थोड़ी कोई। है ना और एक और आपने जो बोला बड़गत का पेड़ वाली बात है ना, हमारे यहाँ भी वट के एक वृक्ष है, है ना, था सॉरी जो कि 100 साल से भी पुराना था। 100 साल से पुराने वृक्ष उन्होंने काट दिया।
अच्छ अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छ, हाँ। अच्छ हाँ, समझ गया। अच्छ हाँ, यह बात तो सही है। हाँ। जी। अच अच्छा, अच्छा। हाँ। अरे बाप रे बाप! हाँ। सही बात, बिल्कुल। हाँ। सही बात। बिल्कुल सही बात। और क्या! सही सही बात। हाँ। अच्छा। अच्छा, था। अरे वाह! अरे बाप रे बाप! ये तो बड़ा गलत किया, देखिए मुझे भी ऐसा लगता है कि सोचिए 100 साल उस पेड़ को, उसने उन्होंने लोगों को स हवा दी, साँस दी, उसकी उन्होंने उसने 100 साल जिया उस धरती पर और मुश्किल से 1 से 2 घंटे लोगों को लगे होंगे या 1 दिन लगा होगा, उस पेड़ को काट दिया होगा।
हाँ, हाँ। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल।
अब सोचिए कि कितना गलत चीज़ है कि ये सब चीजें जो होती है, कितना पर्यावरण को नुकसान करती है, तो और और मतलब जब वो कटा तो उसके बाद क्या हुआ?
अ मुझे तो बहुत बुरा लगा था। हाँ जी। बेेठा तो लोगों ने थोड़ी आवाज़ उठाई उसके लिए, बीच में काम रोक दिया गया, मगर आखिर में फिर काट ही दिया गया और क्यों काटा गया, कि वहाँ पे एक चौराहा निकालना था, अरे यार! चौराहा उस पेड़ के इर्द-गिर्द निकाल देते तो ज़्यादा सुंदर लगता मुझे तो लग रहा है।
हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। अरे! अच्छा।

मुझे तो गुलाब का पौधा बड़ा पसंद, है ना। गुल <chuckles> तो वो मैंने लगा रखा है, साथ ही साथ गुलाब के पौधे के साथ-साथ मुझे अ, वो जो हिबिस्कस यानी गुल अ, उलह क्या बोलते हैं उसे? गुड़हल।
अरे वाह! बिल्कुल, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा, अच्छा, अच्छ हाँ। अच्छ हाँ, हाँ, गुल अ, गुल कुछ करके बोलते हैं। गुड़हल, गुड़हल।
गुल्लहड़ ऐसा कुछ बोलते हैं, हाँ जी, तो उसका पौधा लगा हाँ गुड़हल हाँ जी, वो पौधा भी लगा रखा है मैंने। सुबह-सुबह फूल देता ऐसा लगता है कि पर्यावरण द्वारा दी गई एक भेंट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और हाँ मुझे मतलब ऐसा है कि हमें पेड़ों को लगाना चाहिए। इससे क्या होता है ना वो हमारे अ, स्वार्थ के नाम पे ही लगाएँ हम तो उससे हमें बड़ा फ़ायदा मिलेगा। है ना? और मुझे लगता है कि पर्यावरण जब सुरक्षित रहेगा तो हमारा भी मतलब रहन-सहन बोल सकते हैं अच्छा रहेगा, गर्मी नहीं लगेगी, हमें हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम नहीं होगी। है ना? और आज आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी जानकारियाँ मुझे जानने को मिली। है ना? आशा करता हूँ फ़िर से आपसे बात होगी और भी ज़्यादा जानकारियाँ आपसे मिलेंगी। और हाँ जी, बात करने की बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। हाँ। बिल्कुल, ये बात सही है। हाँ, आराम से बिल्कुल। हुँ। जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। चलिए, चलिए आप से भी हमको बात करके बहुत कुछ अच्छा लगा, अ, बहुत जानकारी मिली, कई नई चीज़ों के बारे में भी सीखा। और मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी अपने घर में गुलाब का एक फूल लगाऊँ आपके नाम पर। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।
हाँ, हाँ। जी।

हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
जी, नमस्कार, मैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं?
अ, जे जी, हम भी बहुत बेहतरीन हैं और आज अ, उठा हुआ था सुबह, तो बस एक चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा सोच रहा था कि कौन-सा पेड़ लगाया जाए अपने आज अपने क्यारी में। तो एक आदत मुझे लोगों ने बताई कि अगर आप रोज़ छोटे-छोटे या फिर रोज़ अगर एक-एक पेड़ लगाइए, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है, तो इस पर मैं पूछना चाहूँगा, आप क्या रखते हैं? आप पेड़ों को लगाने के लिए क्या विचार हैं आपके?
अ, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी। हाँ, हाँ। अच्छा, हाँ जी। बिल्कुल, अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो मुझे लगता है कि पेड़ जो है ना, पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। मुझे लगता है, पूरा पर्यावरण ही हमारा पेड़ के ऊपर टिका है, अगर पेड़ ना रहें, ना मछली, है ना? ना कोई जानवर, ना हम, कोई भी चीज़ एक संतुलन में नहीं चल पाएगी। है ना? कोई ज़िंदा ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि अ, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि जो पेड़ होते हैं, वही एकमात्र अ, क्या बोलते हैं? साधन है, जिससे ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। अन अ, हाँ, फ़ूड चेन का भी इससे साथ ही साथ ऑक्सीजन प्राप्त करने का एकमात्र सोर्स यही हैं, दूसरा कि हाँ जी, अगर हम पेड़ लगाते हैं ना, तो रोज़ अगर हम पेड़ लगाते हैं, तो हमें सबसे पहले जो जला अ, जलवायु परिवर्तन, यानी जो क्लाइमेट चेंज है, उससे बड़ा ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसमें जो हमें इतनी गर्मी लग रही है, दिन भर एसी चलाना चल रहा है, रात भर में एसी चलाना पड़ रहा है, उससे हमें एक तरीके से छुटकारा मिलेगा। हाँ जी।
जी। हाँ। सही बात। हुँ। बिल्कुल, यह बात सही है। जी। हाँ। फ़ूड चेन का हिस्सा हैं ये लोग। जी। हाँ। एकमात्र हैं, बिल्कुल। जी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात सही है। जी। हुँ। बिल्कुल, ये बात अ, देखिए एक ऐसा चीज़ है कि अगर पेड़ों को लेके बात की जाए तो, देखिए, पेड़ जो है, वो हमारे एक आप बोल दीजिए कि नींव हैं, हम सब इंसानों की, हम सब जो धरती पर रह रहे हैं, क्योंकि हमें जो हवा मिल रही है, वो पेड़ों के अलावा कोई और नहीं दे सकता, जैसा कि आप खुद ही बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि देखिए, पेड़-पौधे इसलिए लगाने ज़रूरी हैं, क्योंकि वो हमें सिर्फ़ हवा ही नहीं देते हैं, वो हमें अलग-अलग मौसम में, अलग-अलग तरीकों से हमको एक प्रकार से चीज़ें भी देते हैं, जैसे कि फल के पेड़ हो गए, और अलग-अलग तरीके के पेड़। तो देखिए ना, वो इंसानों को वो मतलब अगर कोई लोग बोलते हैं कि देना सीखना है, तो आप पेड़ों से सीखिए। सोचिए, वो हवा भी दे रहे हैं, फल भी दे रहे हैं, और जो उनकी तरफ से बल पड़ता है, तो वो अपनी तरफ से पूरा चीज़ देते हैं। हाँ, सोचिए, छाया भी देते हैं, और अगर आप उसको ये अगर मैं मानता हूँ कि अगर आप शहर में रह रहे हैं, या कहीं भी रह रहे हैं, तो जैसे कि मैंने एक जगह पढ़ा हुआ था कि लोग शहरों में क्या करते हैं अभी मैं जिस शहर में रह रहा हूँ, मैंने उसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ा, जाना, लोगों के घरों के बारे में। लोग अपने-अपने कमरों के अंदर
हाँ। अ, हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। अ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। छाया भी देते हैं, है ना? छाया भी देते हैं आपको। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी।

हाँ, मैं आपकी बात से पूरी तरीक़े से सहमत हूँ क्योंकि देखिए गाँव में आपका जो वातावरण रहता है वो उपजाऊ रहता है, वहाँ पे ख़ेती वग़ैरह होती है, पानी पड़ता है तो इसीलिए वहाँ का जो जीवन आपने देखा होगा गाँव में ठंडक भी रहती है, भाई शहर में तो बिना एसी के मैं रह ही नहीं सकता, मुझे तो ऐसा लग रहा था ना मैं तो गर्मी में वहाँ तप जाऊँगा, इसी हिसाब से वो गर्मी थी वहाँ की शहर की, है ना? दूसरा अ, भाई अ, अगर मैं 7 घंटा घूम रहा हूँ तो 4 घंटे तो मेट्रो में निकलते थे बाकी 3 घंटा घूमने की हिम्मत रहती थी मेरी, है ना? अ, बहरहाल मुझे लगता है कि पेड़ लगाने से ना अ, मतलब हमें बड़ा ही फ़ायदा होता है, उसके अलावा हमें और भी ज़्यादा अ, मतलब कदम उठाने चाहिए जिससे हमारा अ, ब जो बोलते हैं कि पर्यावरण सही रहेगा जो कि देखिए प्रदूषण ना करना, है ना? जो कि आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि आजकल प्रदूषित अ, करने की चीज़ें जैसे बोल दीजिए प्लास्टिक का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं हर लोग, है ना?
हाँ। हाँ। ये बात बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बहुत ज़्यादा। हाँ। अच्छ अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। हुँ। हाँ। हुँ। ये हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत ज़्यादा ये तो इस्तेमाल रहा है, बिल्कुल।
तो आपने भी देखा होगा, है ना? हाँ जी।
नहीं, तो देखिए वो एक ऐसी चीज़ है ना कि लोगों की समझ की बात है और जो मुझे एक लगता है कि अगर हम पेड़ लगाएँगे और हाँ, सबसे बड़ा चीज़ है लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको कभी काटिए मत। मैं मैंने जैसे एक अमेर मैंने एक शोध पढ़ा था, पेपर में शायद निकला था कि न्यूज़ थी कि अमेरिका में जो हाईवे बनाए जाते हैं या फ़िर जो ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि जंगलों के बीच से निकलती हैं, तो लोग वहाँ पर सरकारें पेड़ों को नहीं काटती है, वह यही बोलती है कि कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऊपर से लेकर चले जाइए हाईवे जंगल के, कम से कम पेड़ों को काटिए। तो मुझे भी एक लगता है कि सोचिए वहाँ पर भी पेड़ लगाने की बात नहीं की जा रही है, मगर क्या है कि कम से कम जो हैं पेड़ उनको आप किसी ना किसी तरीक़े से बचा रहे हैं, तो अच्छा आपने अगल-बगल देखा है आपने वैसे अपने भारत में तो कम ही होता है, अगर वहाँ पर एक छोटी-सी भी रोड बननी होती है और 2 पेड़ अगर रास्ते में आ रहे तो सीधे बोलते हैं अरे! काट दो बात ख़त्म करो।
हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल।

ब हाँ, उसको मेरे हिसाब से अगर उस पेड़ के चारों ओर घुमा दिया जाता, तो ल वो ज़्यादा अच्छा लगता है ना देखने में। लोगों को भी लगता है कि नहीं पर्यावरण भी बच गया और एक सुंदरता भी निकल के आ गई, एक सुंदर सा चौराहा बन गया। तो अच्छा अ, जैसे कि आप रहते हैं, अगर आपने बताया कि कोई आप अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, तो आपने अगल-बगल देखा है कि ऐसे भी कुछ लोग होते होंगे, जो कि पेड़ लगाने की मुहिम चलाते हैं अ, पेड़ लगाते रहते हैं। ऐसा अगल-बगल कोई है, आपका जानने वाला, देखने वाला जो कि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता हो, कि नहीं चलिए पेड़ लगाते हैं अगर कोई खाली जगह है तो।
हाँ। बिल्कुल, हाँ जी। हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी। नहीं, नहीं, मेरे यहाँ तो मैंने किसी को ऐसा देखा नहीं, क्यों ही झूठ बोलना, है ना? मैंने जिसको देखा है कि मतलब मैं ही मुझे ही अपने घर में थोड़े पौधे वगैरह लगाना पसंद है, है ना? जैसे, हमारा जो सोसाइटी में जैसे हाँ, तो मेरे जैसे अ, ऐसे है ना कि जो प्लॉट वग़ैरह है, जो भी जमीनें है, वहाँ पे बस घर बनाया हुआ है। है ना? हाँ, बैरल हाँ एक है, एक जो मेरे जैसे घर के सामने जो रहते हैं ना, तो इनकी थोड़ी पुश्तैनी ज़मीन है भाई पुरानी जमीन, बड़ा मकान, बड़ा ग गार्डन, तो उसमें मुझे लगता है कि 4 से 5 उन्होंने पेड़ लगा रखें, हैं ना? सुंदरता के लिए। तो भले सुंदरता के लिए मुझे लगता है उससे पर्यावरण तो को तो को मतलब बड़ा अच्छा लाभ मिल रहा है और साथ ही साथ उनका घर पूरा ठंडा रहता है। एसी ना भी चलाएँ तो बड़ी ठंडक मिलती है और कहीं न कहीं आम के पेड़ है भाई, मुझे बड़ा मन रहता है कि भाई उनके घर जाऊँ, आम के पेड़ जब रहते हैं ना, तो गर्मी में हमेशा अभी अभी आम लटक रहे हैं बस पके नहीं है। पक अ, जैसे ही पक जाएँगे तब उनके घर पे आना-जाना मेरा शुरू हो जाएगा बात व्यवहार और जा के थोड़े आम लेकर आ जाएँगे। हाँ जी।
अ, अच्छ अच्छा, अच्छा, अच्छा, बढ़िया चीज़ें है। हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। अच्छ हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। अरे वाह! अच्छा, अच्छा, अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात। अरे वाह! हाँ, सही बात सही बात। हाँ। हाँ। हाँ, फिर तो हाँ, ये बात तो सही है देखिए ये बात मतलब चलिए कोई नहीं अपना कोई स्वार्थ से ही सही, कम से कम उन चीज़ों को थोड़ा-सा लोगों को जागरूक होना चाहिए, तो आप भी उन चीज़ों को लेके जागरूक हैं तो बहुत अच्छा लगा हमको। कि यही मैं बता रहा हूँ कि अगर आदमी भले आप बोल दीजिए स्वार्थ के पीछे या कैसे भी हो, अगर उन चीज़ों को थोड़ा-सा पेड़ लगाएगा, तो मुझे लगता है कि आदमी का जो एक आपने ऐसे बताया कि उन्होंने घरों में अपने पेड़ लगाए तो द सोचिए ना, पेड़ ही हैं, उ उनके घर की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, चार चाँद लगा रहे हैं, लोग आते हैं, लोग पूछते होंगे ये अपना ये कौन-सा फूल है? ये आपने कहाँ से लाया? तो मुझे लगता है कि देखिए जो पेड़ भी होते हैं वो आपके घर की सुंदरता और आपके अंदर भी एक अ, बहुत अच्छी च भावना को वो ले आते हैं, अगर जिसके घर में पेड़-पौधे होते हैं, देखेंगे कि वो लोग के घर में पॉज़िटिविटी बहुत रहती है।
हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, हाँ जी, आपकी बात से सहमत हूँ मैं।
है ना? जी। तो, अत आपने अच्छा हाँ, तो आपको कोई पसंदीदा पेड़ हो, जो कि आपको खूब पसंद हो, लगाने का बहुत शौक रहता हो?
और हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, उम हाँ, हाँ, बताइए?